Aham, ai é aquele lá aquele branquinho.
E é assim aquela bolota enorme. Aham.
Bolota de branca de pelo! Nossa, lindíssimo.
Dela, a diva que dorme 16 horas por dia. <laughs> É, ela, se não faz essa, eh eh eh, os mínimos as 14 horinhas dela por dia ela ela fica em casa aqui que ela não para de de falar: <laughs>
<chuckles> Ai, é quase um gato. <laughs> Aham. Olha, fica rabugenta. <laughs>
Fica, fica péssima. E aí que que acontece? Ela quando sente é incrível quando a gente, né, tem animais em casa, e e os animais têm acesso ao ar livre, né, à natureza, como eles entram em sincronia perfeita, e a gente tem que se adequar, né, em um modo ou em outro nisso, porque, senão, se é para fazer eles viverem vida de humano é melhor deixar eles onde estão, né?
Entendi. Uhum. Sim.